Да, и в мне кажется, у них вот не знаю, моя мама, мне кажется, просто, э, вот особое удовольствие получает, когда вот с сберегательной книжкой соприкасается. До сих пор, да.
Мгм. Ну а кто мы такие? Можем ли мы ее винить в этом? Да? Как говорится, мне кажется в этом д однозначно есть. Да.
Так это прекрасно, наоборот, у них так э Так мне кажется, наоборот, у них вот эта привычка, наоборот, э, э, это к добру как бы выработалось, э, что-то там лишнее отложить. Хотя, смотрите, раньше ж банков, ну, не было там у аккаунтов, да, в их там моло времена молодости. Были вот эти сберегательные книжки, вот по сути вместо современных банков. Э. И вот я к тому говорю, что они, наверное, у них и выработали тоже в какой-то степени привычку вот что-то лишний раз отложить. Отложила, на сберегательную книжку положила. Там же еще кон эти проценты, по-моему
Мгм, мгм, мгм. Нет, конечно. Да. Мгм. Мгм. Да, да, да. Там иногда еще проценты быв конечно, эти проценты такие прям
капают. Ну, маленькие, да.
абсолютно масюсенькие, но зато хоть какие, знаете, там неважно там неважно.
Да, я помню, что даже у меня была сберегательная книжка на самом деле, мне мама открыла, но это так забавно было. У вас была сберегательная книжка?
Книжки не было, но сберегать ну, такой типа, как в бока в в, а, банке же есть эти, как их там?
Ну конечно, эти, э, ну, счета, которые типа сейвингс, да, я понимаю.
Да-да, вот этот счет, да, вот такой вот был, который надо было прям всё принеси не через приложение, <chuckles> а через "сам приходи, сам заложи", да, как бы.
Да. Я понимаю, да. Да, да-да-да. Но сейчас, как вы думаете вообще, э, что людьми в принципе Вот я щас тоже вижу по своей вот проблемы кредитных карт. Очень многие пытаются вот как-то откладывать, чтобы именно расплатиться с кредитами. Вот я так понимаю, у вас такой ситуации нет, да, к счастью?
А. У меня Да я всегда избегал кредиты. Я ненавижу кредиты, я ненавижу микроредиты- еще хуже этого. Ну, хотя микрокредиты на самом деле, а, куда о, достаточно часто спасали, э, которые беспроцентные микрокредиты вот эти вот, как, м, там на неделю, на месяц, вот это вот всякое такое. Бессрочки, да.
Это очень хорошо это очень хорошо. Да. Мгм. Да-да-да. Рассрочки. А, ну, й мне рассрочки спасали. Нет, а у вас вот кредитных, ну, условно кредитных карт даже никогда не было?
А. Нет, я всегда их избегаю. Я просто никогда не был, например, в Америке, где там она необходима, да, по идее.
Да. Но она необхо не необходима абсолютно. Это, м Я живу здесь, я только потом поняла, что, ну, это это не только в Америке, это во всех странах, мне кажется, кредитная история так называемая уже и до постсоветских стран дошла. Это вот такое средство манипуляции, то есть и в США, и в других странах достаточно иметь 1-2 карты кредитные, и вот, ну, 20-30 %- это вполне подъемная сумма тратить и класть. А вот, э, люди, ввиду отсутствия понимания, что это, они думают, что чем больше потратишь, тем лучше, и потом вот в это вот, э, еще глубже как затягивает, понимаете?
Мгм. Мгм. Да да да да. Мгм, мгм. Ну да, да-да. Мгм. Ну да. О нет, нет, нам такое не нужно. Да, я понимаю, о чём вы, поэтому вот я и всегда стараюсь избегать вот любые кредиты-шмредиты, потому что лучше просто взять в долг у какого-то доверенного человека, если он, конечно же, есть, да. И вот у меня только есть 1 такой долг, который нужно вернуть, и вот как-то кроме этого больше ничего, слава богу, у меня нету.
Да. Мгм. Да, м. Да-да-да. Да. Понимаю.